Hımm. Evet ya. Olabiliyor. Özellikle böyle sahte arkadaşlıklarda ya da, işte, böyle çok zoraki arkadaşlıklarda görebiliyorsun bunu. Eee, ama aile için de çok şükür öyle bir şey yaşamadım ama, hani, böyle bir jestin, bir nasılsının ya da bir merhabanın, geçmiş olsunun bile bazen böyle gerçekten çok zoraki olduğunu hissedebiliyorsun. Iıı, "Olmasa daha iyi," diyorsun açıkçası.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Doğru ama en azından bunu aile içinde yaşamıyor olman güzel.
Bir de Hıh. Evet, evet, ya bir de sanırım benim, eee, babam böyle birazcık daha dikkatli olmamı sağladı bu konularda. Çünkü, mesela, onun için çay veriyoruz babama diyelim. Eee, karıştırmadık çayı, eskiden şekerli içerdi. Ne yaparsın baban çay istese? Çayı koyarsın, kenarına şekerini koyarsın, götürürsün ya da belki hadi şekeri içine attın da götürdün.
Hı hı. Evet. Hı hı.
Karıştırman lazım. "Ne, karıştırmadın mı? Evet, sen bu bugün sende bir hâller var, sana bir şey olmuş. Bravo, sen babanın çayını bile karıştırma," falan diye böyle jestten tribe gidiyor. O jest eksikse orada, tribe gidebiliyor. Eee, o yüzden böyle birazcık şey gibi, deniz kabuklarının üzerinde, yumurta kabuklarının üzerinde dikkatlice yürümek gibi onunla bir ilişkide olmak. O da bana bunları öğretti sanırım.
<chuckles> Hımm. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Iıı, güzel, enteresan bir, eee, örnek aslında. Böyle bir jesti yapıyorsan tam yapman gerekiyor belki de, eee, en azından babanın özelinde. Eee, peki, böyle diğer insanlarda da bunu hissettiğin oluyor mu ya da sana karşı bir şey yapıldığı zaman, böyle yarım bir jest aldığın zaman böyle onun yarım olduğunu hissediyor musun ve o belki o jestin güzelliğini de yarısına indiriyor mu senin için?
I hı.